Sì, ma, ehm, io penso, banalmente, che, non lo so, mhmm, i miei genitori o ma anche no, mia nonna già anc ancora, già differente, però hanno i miei genitori so son quelli che sì, scrivono su WhatsApp, ma, tendenzialmente, chiamano. Sempre. Okay? Quindi o mandano solo vocali perché non vogliono fare la chiamata, oka okay? E <chuckles> no, ma ma, guarda, vocali perché non voglio far la chiamata, ma è proprio una comunicazione nettamente diversa, no? Io credo che, mhmm, ma anche solo con, faccio l'esempio, mio fratello, okay, ha tendenzialmente, noi ci scriviamo solo, okay. Per comunicare e ci chiamiamo in caso estremo, okay. Cosa che penso che i nostri genitori, almeno i miei, fanno il contrario. Quindi, io ti ch io, sì, ti scrivo, però è più un
Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Si. Certo. Okay, ho capito. Sì.
Ehm, per cose, ehm
Ah! Okay, okay, ho capito, ho capito, certo. Quindi, dici che, comunque, tra di voi, e di solito lo standard, è messaggiare tranquillamente, okay, okay. Sì.
Sì, per cose così, però, ti chiamo. Se ho bisogno sempre di te, ti chiamo, a prescindere da tutto. Esatto. E questo sì, secondo me, la differenza grande tra le varie generazioni è la comunicazione online e, ehm ma è principalmente dei giovani, però, ehm, loro lo usano come, non dico alter ego, ma completamento del faccia a faccia. Okay? Quindi i i g i genitori chiamano, si vedono e poi online si uhm, si completano i dettagli forse.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Sì, sì. Sì, sì si. Okay, okay, ho capito, assolutamente. E tu pensi che, comunque, la comunicazione online, in qualche modo, abbia portato più a vantaggi o svantaggi? Ad esempio, mi chiedevo se, magari, ti è capitato, nel corso della tua vita, di fare amicizia con delle persone che hai conosciuto online e che continuano ad essere presenti nella tua vita tutt'oggi.